Mh, tipo non disturbare, no, queste persone qua.
Esatto, esattamente le funzioni principali del non disturbare, o di tutte le routine che puoi attivare direttamente dall'iPhone.
Mh, okay. Ah no, ma guarda che, mentre parlavi, i in effetti ci stavo riflettendo. E sai, le comunque le le app che mi rubano più tempo sì, va beh, d'accordo, ci sono le app di messaggistica, però quello alla fine, ehm, insomma, so sono relativamente poco il tempo che mi rubano. Eh, una volta rispondi ai messaggi è fatta. Però, in effetti, sono proprio i social media che che mi rubano tanto tempo e tra l'altro sono delle dei soc del <clicks tongue> delle app in cui stai in maniera attiva, devi scrollare, devi leggere degli articoli, e questo neanche te ne accorgi e fanno v volare il tempo. Io, eh, a volte prendo il telefonino penso ci pe mhmm, okay, ci passo un quarto d'ora, e poi so è 1 ora che, insomma, mi accorgo che è un bene 1 ora che sono lì a scrollare. Quindi è una grande trappola per il tempo, in effetti, questa questa cosa.
Mh-mh. Mh-mh.